ครับ วันนี้ก็มีเรื่องอยากจะมาขอคำแนะนำ แล้วก็ขอปรึกษาไดเล็กน้อย ๆ หน่อยครับ คือตอนเนี้ยตั้งใจที่จะมีการสร้างตารางการนอนที่มันค่อนข้างที่จะสม่ำเสมอหน่อยครับ เพราะว่าก่อนหน้าเนี้ย คือเอาตรง ๆ เลยนะ ผมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะนอนไม่ค่อยเป็นเวลาเท่าไรน่ะครับ แล้วที่สำคัญเลยก็คืออาบจะมีการนอนในช่วงหัวค่ำ ทำให้ไปตื่นตอนกลางคืนน่ะครับ ซึ่งรู้สึกว่า อ่า มันไม่ค่อย ใจไม่ค่อยดีเท่าไร ก็ต้องขอคำแนะนำในส่วนนี้หน่อยนะครับ
อ๋อ เข้าใจเลยนะคะว่า อ่า ถ้าเกิดมีการนอนไม่เป็นเวลาแบบนี้นะคะ ก็อาจจะมีบ้างนะคะที่คุณอาจจะตื่นช่วง อ่า ดึก ๆ มาแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยดีนะคะ ยังไงก็อาจจะต้องลองสอบถามเพิ่มเติมอีกนิด ก่อนที่จะสามารถแนะนำคุณได้นะคะ ปกติเนี่ยคุณเข้านอนแล้วก็ตื่นนอนในเวลากี่โมง? แบบเวลาโดยเฉลี่ยก็ได้นะคะ ทั่ว ๆ ไปเนาะ
อืม โอเค ครับ คือเวลาในตอนเนี้ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะนอนดึกมากเลยครับ โดยเฉพาะถ้าเป็นเวลาตี 3 หรือว่าตี 4 นี้คือเวลานอนตามปกติเลย แล้วก็ไปตื่นอีกทีเนี่ย ก็คือช่วงสาย ๆ แล้ว ประมาณสัก อ่า 10 โมงเช้าได้ 11 โมง แต่ก็แล้วแต่วันนะ แต่ว่าคือมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเสียส่วนใหญ่มากกว่านะครับ ทีเนี้ยพอเราตื่นมานี่มันก็มีอาการ มันไม่ค่อยสดชื่นหรือว่ากระปรี้กระเปร่านะครับ แบบว่าคือตารางการนอนมัน ผมรู้สึกว่า มันไม่ค่อยโอเคอะน่ะครับ ก็อยากที่จะปรับเปลี่ยนตรงเนี้ย แล้วก็คือหลังจากที่เราตื่นนอนน่ะ มันยังมีอาการสะลึมสะลือแล้วก็ง่วงนอนน่ะครับ จนเผลอไปหลับในช่วงหัวค่ำน่ะครับ ซึ่งผมว่า มันไม่ค่อยดีเท่าไร ก็ต้องปรับเปลี่ยน ปรับปรุงในส่วนเนี้ยนะครับ
อืม อืม อันนี้ก็เข้าใจแล้วนะคะ ในส่วนที่ เวลานอนที่คุณ อ่า เหมือนกับว่าเปลี่ยนไปบ่อย ๆ แบบนี้นะคะ ก็คือ เอ่อ มีช่วงไหนที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นเวลาที่แบบว่า ไม่ คือนอนไม่ปกติที่สุดอะนะคะ อย่างเช่น เอ่อ นอนแบบว่าเช้าเลย อะไรแบบนี้ มีบ้างไหมนะคะ?
อ๋อ ครับ คือก็มีอยู่ 2- 2 ช่วงหลัก ๆ ครับ ก็คือช่วงแรกเลย อ่า แบบเป็นช่วงหัวค่ำครับ อ่า มันจะเป็นเหมือนกับการ การนอนลัดตอนกลางคืนน่ะครับ อันที่ 2 ก็คือช่วงแบบประมาณตี 3 ตี 4 อันเนี้ยครับ ผมว่ามันดูหักโหมเกินไปหน่อย มัน มันนอนไม่ค่อยเป็นเวลาเหมือนกับ อ่า ชาวบ้านเขานะครับ ซึ่งอันเนี้ย คืออยากจะปรับปรุงตัวมากเลยอะครับ อืม
อืม อืม ก็เข้าใจแล้วนะคะ ทีนี้ในก่อนที่คุณจะเข้านอน ที่คุณบอกว่าคุณเข้านอนเวลาตี 3 ตี 4 เนี่ย ไม่ทราบก่อนหน้านี้ คุณมีกิจกรรมหรือภารกิจอะไรไหมนะคะ ที่ทำให้คุณจะต้องนอนตี 3 ตี 4 อะไรแบบนี้นะคะ?
เออ หลัก ๆ เลยเนี่ยจะเป็นในเรื่องของ การ เล่นเกมมากกว่าครับ แบบว่า เรามี คอมมิวนิตี เยอะ หรือว่ามี มีเพื่อนออนไลน์ในเกมที่ค่อนข้างที่จะเยอะอะครับ แล้วทีเนี้ย อ่า หลังจากที่เราเล่นเกมจบไปเกมหนึ่ง เงี้ย มันจะมีอีกแก๊งหนึ่ง อีกคนหนึ่ง งี้ครับ มาชวนเราเล่นต่อ ก็เลยทำให้แบบว่าเราต้องเล่นยาวไปจนถึงช่วงเวลาประมาณตี 3 ตี 4 โดย โดยในหนึ่งวันน่ะครับผมจะใช้เวลาเล่นเกมในช่วงตอนค่ำน่ะประมาณสัก เอ่อ เอ่อ 4-5 ชั่วโมงได้ครับ อืม จริง ๆ แล้วมันจะมีช่วงหนึ่งอะครับแบบว่าเราง่วงนอนมาก ๆ ครับ ก่อนหน้าเนี้ย แล้วทีเนี้ยเราก็เล่นเกมจบไปเกมหนึ่ง แต่ว่ามันมีอีก เพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งน่ะครับคือเขามาชวนเล่นด้วย อ่า เรา เราพยายามที่จะปฏิเสธ แต่ว่ามันไม่สำเร็จครับ คือเขาก็อยากให้เรามาจอย มาเล่นด้วย เราก็เลยจำใจที่จะต้องไปเล่นตามเขาน่ะครับ ในขณะที่เราเล่นเกมที่ 2 กับเพื่อนน่ะครับ เอ่อ มันก็มีอาการห้วงนอนไปด้วย จน จนว่า เราเล่นเกมออกมาไม่ค่อยดีเท่าไรนะครับ คือเพื่อนมันก็ไม่ได้ว่าอะไร เพราะว่าเขาตั้งใจที่จะมาชวนเราเล่นนะครับ แต่สุดท้ายก็คือแบบ เอ่อ แล้วก็ห้วงนอนไปตามปกติ แล้วก็ได้เข้านอนเป็นเวลาตี 3 ตี 4 น่ะครับ ผมว่านะไอ้ตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นจุดที่ทำให้มีการฝืนนอนมาก จนว่า ติดนิสัยในการนอนในช่วงเวลาดังกล่าวไปโดยปริยาย จะเป็นประมาณนี้อะครับ
อืม อือฮึ อืม ก็เข้าใจเพิ่มขึ้นแล้วนะคะ ทีนี้ในส่วนของสิ่งแวดล้อมในห้องนอนของคุณเนี่ยมีผลต่อ อ่า การนอนของคุณไหมนะคะ? แบบว่าเข้านอนแล้วก็รู้สึกว่า มีอะไรที่ทำให้รู้สึกนอนแล้วไม่สบาย หรือว่า อ่า เข้านอนแล้วไม่ได้หลับเลยทันทีอะแดะ งี้นะคะ
อา สิ่ง สิ่งเร้าในห้องนอนเหรอครับ? อะ มีครับ มีครับ มันก็ ค เป็นในเรื่องของแสงไฟนี่แหละ คือเวลานอนปกติเนี่ยผมจะไม่ได้ปิดไฟห้องมืดสนิทเลยครับ ผมจะเหลือไฟหรี่ ๆ ไว้นะครับ เพราะว่าในตอนกลางคืน ถ้าเผื่อตื่นขึ้นมาแล้วปวดปัสสาวะนะครับก็กลัวที่จะคลำทางไม่ค่อย มอง มองทางไม่ค่อยเห็นนะครับ ก็เลยเลือกที่จะมีการแบบว่า เอ่อ อ่า เปิดไฟให้มันพอริบหรี่หน่อยครับ แต่ว่าเราตื่นมาได้ไปเข้าห้องน้ำ ก็จะ ช ก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งในส่วนนี้ครับ แต่ว่าถ้ามันมีการปรับเปลี่ยนวิธีการตรงนี้ได้ ทำให้ไม่ถูกรบกวนขณะนอนหลับ ก็ยินดีรับฟังครับ
อืม ก็ ยังไงก็อาจจะขออนุญาตแนะนำนะคะในส่วนที่ทางนี้จะสามารถแนะนำให้คุณ อาจจะนำส่วนนี้นะคะไปใช้ประโยชน์ในการทำให้คุณนอนได้ดีมากขึ้นนะคะ ในส่วนที่คุณเล่นเกมตรงนี้เนี่ยก็คือเข้าใจนะคะว่า มีเพื่อนชวนเนาะ แต่ถ้าเกิดคุณอยากจะทำให้การนอนของคุณในชีวิตประจำวันเนี่ยมีการที่สม่ำเสมอมากขึ้นนะคะ แล้วก็ตื่นมาสดใสนะคะ ไม่แบบ อ่อนเพลีย หรือว่ารู้สึกมึนงง อะไรแบบนี้ ก็อาจจะต้อง อ่า แนะนำ นะคะให้คุณแบบว่า งดเว้นการเล่นเกมกับเพื่อนนะคะ ในช่วงค่ำ อ่า ในช่วงแบบว่าดึก ๆ มาก ๆ แบบนี้นะคะ ก็อาจจะต้องงดใช้นะคะจอมือถือ หรือว่าคอมพิวเตอร์เลยนะคะ ก่อนที่จะเข้านอนประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะ เพราะว่าแสงสว่างเหล่าเนี้ยมีผลกระทบต่อ กับประสาทตา จอประสาทตาแล้วก็สมองของคุณนะคะ ให้เข้าใจว่า เอ่อ ตอนนี้เป็นเวลาเช้าหรือกลางวัน ซึ่งจะทำให้คุณเนี่ย เอ่อ เหมือนกับว่า ในสมองของคุณเนี่ยมีการสั่งร่างกายนะคะว่า อย่าเพิ่งนอนนะคะ ยังไม่ง่วง เพราะว่า เอ่อ เวลา อาจจะยังไม่ถึงเวลา ซึ่งเขาก็เข้าใจไปอย่างงั้น แต่จริง ๆ แล้วเป็นความสว่างของจอมือถือกับจอคอมพิวเตอร์ที่คุณเล่นเกม อะไรแบบนี้นะคะ อะ ตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่า จะให้งด เอ่อ เล่นเกมนะคะก่อนที่จะเข้านอนสักครึ่งชั่วโมงแบบนี้เนี่ย พอจะทำได้ไหมนะคะ?
อืม ครับ อืม ครับ ก็ต้องทดลองดูก่อนเนาะ ผมว่า มันคงจะเป็นไปได้แหละ เพราะว่าคือตอนนี้รู้สึกว่า ตารางการนอนมันไม่ค่อยเกิดความสม่ำเสมอ ก็ตั้งใจว่า จะปรับเปลี่ยนมันน่ะครับ ก็จะพยายามทำให้มันได้ดีที่สุดครับ ก็ เอ่อ ถามว่า สามารถที่จะงดเล่นเกมได้ไหม? อันเนี้ยมันน่า มันน่าจะยากในช่วงแรกอยู่ครับ แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนระยะเวลาในการเล่นเกม จากที่เคยเล่น 4-5 ชั่วโมงต่อวัน ให้มันเหลือสัก 1-2 ชั่วโมงต่อวัน อันเนี้ยคือทำได้ครับ คือก็ เอ่อ จะลอง เอ่อ มีการปฏิเสธคำเชิญของเพื่อนไปก่อนเนาะ เพราะว่าเกมที่เล่นแต่ละอย่างเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวครับ ก็จะ จะต้องลองจริงจังดูบ้างครับ แบบเล่นได้แต่คงต้องเล่นน้อยนะครับ ก็ถือว่า เป็นคำแนะนำที่ดีมากเลยอะครับ อืม
อืม อ่า ก็ ยังไงก็ขออนุญาตแนะนำจริง ๆ นะคะในเรื่องตรงนี้ เพราะว่าไม่งั้นคุณก็จะไม่สามารถปรับการนอนได้สม่ำเสมอมากขึ้นนะคะ แล้วก็ในช่วงที่คุณนอนตี 3 ตี 4 เป็นประจำเนี่ย ทางนี้ก็ ขะ ขออนุญาตแนะนำให้คุณเนี่ยนอนเร็วขึ้นอีกสักนิดหนึ่ง ประมาณ 15-30 นาที แล้ว ค่อย ค่อย ๆ ปรับขึ้นมาเรื่อย ๆ นะคะ เพราะว่าถ้าคุณ อ่า มานอนเร็วปุบปับเลยเนี่ย หมายถึงว่า คุณอาจจะเปลี่ยนมา อยากจะนอนสักประมาณเที่ยงคืน อะไรแบบนี้ อาจจะทำไม่ได้นะคะ เพราะว่าคุณนอนตี 3 ตี 4 มาชินแล้วนะคะ ก็เลยขออนุญาตสอบถามนิดหนึ่งว่า จริง ๆ เป้าหมายของคุณเนี่ยที่ต้องการจริง ๆ ก็คืออยากจะเข้านอนสักกี่โมง? แล้วก็ตื่นกี่โมงเนาะ?
อืม อือ ถ้านับเป็น เอ่อ ชั่วโมงในการนอนดีกว่าเนาะ ถ้าแบบ 1 วันต้องการเนิน นอนกี่ชั่วโมง อย่างเงี้ย อันนี้คือต้อง ต้อง ต้องบอกอย่างงี้ก่อนเลยครับว่า อยากจะนอนให้มันได้สักประมาณ 6-8 ชั่วโมงต่อวันครับ แล้วก็ต้องการที่จะปรับเปลี่ยนเวลาในการนอน จากตี 3 ตี 4 มาเป็น อ่า เที่ยงคืนดีกว่านะครับ แต่ว่าถ้าปรับได้เร็วกว่านั้นประมาณสัก 4-5 ทุ่ม อันนี้คือดีมากเลย แต่ก็ต้องมาคัดสรรดูวิธีกันก่อนนะครับ อืม
อือฮึ อ่า ก็ ทางนี้ก็เลยขออนุญาตแนะนำนะคะ ให้ค่อย ๆ ทยอยลดลงมานะคะ หมายถึงว่า ก่อนหน้าคุณอาจจะนอนตี 4:30 ใช่ไหมคะ ก็ลดลงมา อ่า ให้นอนเร็วขึ้น ก็คือตี ประมาณตี 3:30 ก็อาจจะงดใช้ อ่า โทรศัพท์มือถือ หรือจอคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ตี 3 นะคะ แล้วก็เตรียมตัวเข้านอน เพื่อที่จะให้ได้หลับพอดีในช่วงตี 3:30 นะคะ ก็ถ้าวันต่อไปนะคะ ก็ให้คุณพยายาม อ่า ลดการใช้มือถือนะคะ หรือหน้าจอคอมมาเป็นช่วง อ่า สักตี 2:30 แล้วก็ให้เข้านอนประมาณตี 3 ก็ค่อย ๆ อ่า ร่นเวลาลงมาเรื่อย ๆ ให้ กระทั่งถึงเวลาที่คุณอยากจะเข้านอน ก็คือช่วงเที่ยงคืน ใช่ไหมคะ ระดับกลางเนาะ แล้วก็ระดับเร็วสุดก็คือ 4-5 ทุ่ม อันนี้ก็ค่อย ๆ ปรับค่ะ แบบนี้พอจะทำได้ไหมนะคะ?
อือ เออ เดี๋ยวต้องลองดูก่อนครับ ผมมั่นใจว่ามันต้องทำได้ในอนาคตนะครับ เพราะว่าคือเรื่องของการปรับเวลานอนเนี่ย อันนี้ ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยครับ คือแบบการค่อย ๆ ปรับเวลานอนจากตี 3 ตี 4 มาเป็นเที่ยงคืน แล้วก็ค่อย ๆ ปรับจากเที่ยงคืนมาเป็น 4-5 ทุ่ม อันเนี้ย เดี๋ยว เดี๋ยวต้องลอง ลองทำดูก่อนครับว่าจะทำได้ไหม แต่ว่าก็ ก็จะต้องแบบ คือพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับ ผมคิดว่ามัน มันน่าจะทำได้อะครับ อืม
อา ยังไงก็ลองดูนะคะ ในส่วนตรงนี้นะคะ การปรับเวลานอนแบบนี้เนี่ย ก็จะช่วยให้คุณได้นอนเร็วขึ้น แล้วก็ในส่วนของ อ่า สุขภาพที่นอนเร็วขึ้นก็จะดีมากขึ้นนะคะ เพราะว่าการนอนดึกเนี่ยอาจจะมีผลต่อ เอ่อ เกล็ดเลือดนะคะ ทำให้เกล็ดเลือดต่ำได้ โลหิตจางได้นะคะ Metabolism ในร่างกายทำงานไม่ดีพอ ทำให้การเผาผลาญ อ่า ระบบเผาผละ อ่า เผาผลาญร่างกายของคุณ ในร่างกายของคุณเนี่ยไม่ดีพอ ทำให้ อาจจะทำให้คุณมีความอ้วนขึ้นนะคะ ได้นะคะ เพราะว่าก็ มันส่งผลต่อระบบการทำงานหลาย ๆ อย่าง แล้วก็อนาคต ถ้าเกิดคุณยังนอนแบบนี้เนี่ย ก็มีผลทำให้ อาจจะทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้ ได้ด้วยเช่นกันนะคะ เพราะ เพราะว่า Growth Hormone ไม่ทำงานนะคะ ในช่วงตี 3 ตี 4 แล้วก็ Melatonin ที่ช่วยในเรื่องของสารหลั่งความสุขในต่อมใต้สมอง อะไรตรงนี้ ก็จะไม่ทำงานด้วย คุณอาจจะมีโอกาสเกิดภาวะซึมเศร้าได้ในอนาคตยาว ๆ ทางนี้ก็เป็นห่วงมาก ๆ เลยนะคะ ยังไงก็ อ่า ดูแลสุขภาพทางนี้ด้วยนะคะ แล้วก็ในส่วนของการปรับห้องนอนเนี่ย คุณก็จะต้องเปิดไฟ ใช่ไหมคะ สลัว ๆ เวลาตื่นเข้าห้องน้ำแบบนี้ ทางนี้ขออนุญาตแนะนำผ้าปิดตานะคะ คุณอาจจะสั่งชอปปิงออนไลน์ที่มีผ้าปิดตา ที่ปิดตาแล้ว อ่า ทำให้หลับสบายดีนะคะ คุณจะได้ไม่มีแสงไฟที่แบบว่า อ่า เปิดเอาไว้ เพราะว่าถ้ายังมีแสงไฟอยู่เนี่ย ร่างกายก็ยังจะรับรู้ว่ามีแสงไฟ ทำให้เข้าใจว่ายังไม่ถึงเวลานอน ก็อาจจะทำให้คุณเนี่ยไม่สามารถเข้านอนได้ เอ่อ ในขณะที่ยังเปิดไฟอยู่ หรืออาจจะนอนหลับยากนะคะ ถึงจะหลับก็อาจจะ กว่าจะได้หลับจริง ๆ ก็อาจจะใช้เวลาเหมือนกันนะคะ แบบนี้พอจะเป็นไปได้ไหมนะคะ?
อืม อืม อ๋อ อืม ๆ เฮ้ย ดีเลยครับ คือเรื่องของคำแนะนำ เรื่อง แบบว่าเรื่องสุขภาพในเวลาที่เรานอนไม่ตรงเวลา อันนี้คือเป็นปัญหาสำคัญ ก็คงต้องปรับเปลี่ยนแบบจริง ๆ จัง ๆ แล้วครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่ง เรื่องของไอ้ผ้าปิดตาในขณะที่นอนหลับ อันนี้ คือเห็นด้วยครับ เดี๋ยวจะลองซื้อมาใช้เนาะ ผ่านไอ้ตัวแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น Shopee หรือว่า Lazada ครับ คงจะราคาไม่สูงครับ เดี๋ยวจะลองปรับปรุงตัวดูนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ สวัสดีครับ
ยินดีมาก ๆ เลยนะคะ เป็นกำลังใจให้คุณนอนหลับได้ดีมากขึ้น เพื่อสุขภาพของคุณนะคะ